آه، صحيح.
لإن أنت رايح الصبح بقى لسه صاحي، جسمك ب الكو الكورتيزون الكورتيزون بقى أ خلاص already الجسم آآ، طلَّعه لإن أنت عارف الكورتيزون ب ب ب ب ب بالليل قبل ما تنام تقريبًا.
إمم. تمام. بالضبط. آه بتفرق. إمم.
بالضبط. فهو أنت بقى صاحي الصبح تش تس تستستيرون عندك عالي آآ، الدنيا تمام، إنما بالليل بصراحة بتحس إن أنت نايم آآ، بس طبعًا ده غصب عننا في بعض الأحيان ما بيبقاش فيه وقت يعني.
آه. إمم. إمم. صحيح. يعني أنت بتمارس الرياضة أكتر في الصبح مش كده، يعني مثلًا بتصحى الصبح آآ، تجري شوية أو مثلًا تمارس رياضة أو ترُوح الgym أو الحاجة من الحاجات دي كلها؟
بالضب والله أنا بارُوح في الشغل، أنا باخد الbreak بتاعي في الشغل، أنا الشغل بتاعي جنب الgym على طول بصراحة، آآ، ف آه. فأنا باقوم رايح الصبح آآ، أ أ آخد التمرينة بتاعتي وأنا هناك و واريّح دماغي بقى خالص، وارجع بقى وآخد دُش وبتاع وأرجَع أكمِّل شغل وخلا
آه. آه، حلو أوي. إمم. إمم. تمام. إمم. آه، طَب حلو أوي الكلام ده كله، كويس إنّك ال يعني إيه اللي خادمك جدًا إن الgym متاح قدامك برضه، وبتحاول إنّك أنت يعني لمّا تلاقي نفْسك مضغوط في الشغل ومتضايق مثلًا وبتاع بتقول لأ وعلى إيه أمّا أرُوح أشيلّي حتتين حديد ألاقي نفْسي بقيت كويس ومبسوط وبتاع. فدي آه، لو منَّك مثلًا والgym مثلًا قريّب من شغلي وكده، الbreak بتاعي هاقضّيه طبعًا، إن أنا إن أنا مثلًا أرفع شوية حديد والكلام ده كله، أنت بتعمل كده صحيح، آه، أنا لو منّك مث
آه. بالضبط. اهم. بالضبط. وارجَع والله بتبقى نفسيّتي حلوة خالص. إمم. اهم. صحيح. آه، ده ده اللي أنا بارُوحه والله فعلًا، أنا ب ب ب وبعدين بارُُوح أشوف حاجات حلوة كده حاجات تفتح النفْس، حاجات فهو أنا قاعد في منطقة المنطقة اللي أنا شغال فيها حلوة وجميلة وفيها حاجات حلوة أوي، فبارُوح ب يعني بالاقي نفْسيّتي اتغيّرت بصراحة وبارجَع تاني أكمّل بقى شغلي بقى.
آه. آه. يا سلام، جميل. حلو أوي. إمم. إمم. حتى بتحس إنّك بييجي لك دَفعة معنوية كده كويسة لمّا بتلاقي الناس مثلًا موجودة وبتشجعك. آه.
والله أنت لو أنت عاوز تشيل 10 تبُص تلاقي حتّة جنبك حلوة كده وبتاع تقول 10 إيه يبقوا 20، ولكن للأسف بترجَع تلاقي نفْسك تاني <laughs>
بتشيل 20. بالضبط. <laughs> هي الفكرة كلها الحماس بقى، أنت أثرت نقطة مهمة جدًا ودي حاجة أنا أحييك عليها بصراحة، إن أنت أثرت النقطة ديّة، الحماس، الحماس حلو، يعني أنت فاهم قصدي.
آه. الحماس اللي بيبقى بصعب. صحيح. اهم. والله يعني على حسب ال يعني على حسب هل الطرف التاني يستاهل والّا ح والّا يعني عادي
آه. تمام، تمام. مهما اس في الأول وفي الآخر إيه هو يُعتبر حماس، وما فيش أهَم من الحماس في الدنيا، هو الحماس ده أهَم حاجة وهو المحرك الرئيسي لكل حاجة الواحد بيتمناها والواحد بيحلم بيها، طول ما الواحد متحمس دايمًا فهيلاقي نفْسه إن هو يتحمِّس على طول، هي دي النقطة المهمة جدًا، وعلى فكرة دي حاجات تتاخد في عين الاعتبار، يعني مش حاجة كده وخلاص، لا، لا، لا، أب أبدًا على فكرة أبدًا.
أ حماس، طبعًا، طبعًا، طبعًا. صحيح. صحيح صحي ده عنده طاقة كده. صحيح. اهم. صح اهم. آه. صحيح صحيح. ط خلّيني أسألك بقى هل أنت عندك رياضة بتمارسها بجانب الجري وال والجري و ورا لقمة العيش والكلام ده؟
آه. اتفضل، اتفضل.

بالضبط. اللي هو فيه ناس بتعتقد كده إن مثلًا إن الgym دوّة عبارة عن إيه، إنّك بترُوح مثلًا تلعب شوية والجهازين اللي موجودين هناك دُولة لمّا تلعب بيهم أمّا تلعب بيهم شوية كده خلاص بتلاقي الدنيا اتضبّطت
إمم. س صحيح. عضلاتك طِلعِت والsix pack طِلع ومش عارف إيه. لأ، الموضوع كبير، circle دايرة كبيرة بقى. أنت عارف آآ تغذية ورياضة وحِمْل وبتاع، ولكن برضو هي والله العظيم الواحد بيمارس الرياضة من أجل الصحة، والله فرق 100 وتم بتأثر على كل حاجة، نفسيًا وجسديًا وحتى في العلاقة اللي أنت واخد بالك منها دي، بتأثر برضو يعني. <laughs>
بالضبط. وهو. إمم. إمم. صحيح. آه. صحيح. إمم. أيوه صح. آه طبعًا، طبعًا، <laughs> بيكون ليها تأثير كبير أكيد طبعًا، طبعًا. وحاجة من الحاجات برضو المهمة جدًا الواحد لازم يحطّها في عين الاعتبار آه، ده أكيد. برضو من الحاجات
أكيد يعني جدًا، جدًا، جدًا بالنسبة لنا، أنت عارف. <chuckles> إحنا عايشين علش إحنا عايشين عشان خاطره. <laughs>
آه. ده بُص، ده أهَم حاجة أصلًا، يعني دي حاجة على فكرة الموضوع ده يُعتبر رياضة، يعني رياضة.
والله بُص، فعلًا صحيح. رياضة و و و وبتمارس وبتتحرك وجسمك كلّه بيتحرك وبتاع.
بالضبط. يعني الواحد برضو، الواحد بيتفرج على. آآ بالضبط كده. غير طبعًا في ناس بتمارسها مش بالشكل ده خالص بشكل بحاجة تانية مختلفة تمامًا، بس
اهم. بس لازم تمارسها مش آه، ويعني يعني ما آآ على ح <laughs> إمم. اتفضل.
إمم. بس الفكرة بقى في حاجة كمان، آه. الفكرة في حاجة كمان بقى، اللي هو مثلًا الواحد لمّا يكون مضغوط في الحياة بشكل كبير جدًا مثلًا والواحد لمّا يكون مثلًا حاسس إيه، إن فيه يعني ممكن نقولها إزاي ديّة! ممكن نقولها مثلًا لمّا الواحد يكون عنده شغل كتير أو مضغوط مثلًا آآ معنويًا مثلًا في حاجات كتيرة وبتاع والكلام ده كلُّه، الرياضة فعلًا بتعمل مفعول السحر بصراحة، الواحد كده بيحس براحة وبيحس إنه مرتاح، وبعد كده آه، بيحس إنه مرتاح كده ومب مبسوط وفرحان وسعيد، أنا باحس إن أنا مبسوط والله، يعني لمّا أمارس رياضة كده
اهم. load اهم. أها. صحيح. صحيح فعلًا. الدورة الدموية تشتغل. صحيح. والله، والله أنا أنا انبسطت لانبس لانبساطك أصلًا، لأن الإنسان آآ يعني أنا لمّا باحس إن إن الشخص اللي بيمارس رياضة هو هو شخص شبهنا كده، يعني إيه، بيبقى شبهك ليه أولوياته وك ويلعب ويرُوح وي ومش شرط ممارسة الرياضة إن هو يعني يبقى professional بقى ومحترف، لأ عادي يعني بامارس عادي، يعني آآ
آه. أيوه. صحيح. إمم. صحيح. المهم الحركة، المهم إن هو يتحرك وفي نفْس الوقت آه، و و ويمشّي الدورة الدموية زي ما أنت بتقول فعلًا، ويحاول مثلًا إن هو يعني يحسِّن من حالته المزاجية والحالة النفْسية. بدليل حتى الواحد لمّا يمارس الرياضة ديّة بيبقى مثلًا مبسوط بيحس إن هو فرحان كده وسعيد ومُنشَكِح، وبيحس إن هو يعني آآ مَلَك الدنيا واللي عليها و عشان كده بامارس الرياضة ديّة بالليل أكتر، ليه بقى؟ باحس
بالضبط، الدورة الدموية تشتغل. صحيح، صحيح. إمم. صحيح. إمم. صحيح والله. و والله بُص، هو علميًا يعني مش عارف أنا كنت بامارس الرياضة دايمًا بالليل ولكن كنت كنت م يعني ما عنديش طاقة أو بال آه، باخد كرياتين للأسف قبل الgym فبيأثر عليَّ في النوم آآ وكمان آآ بارُوح باتمرن يعني هو ربنا سبحانه وتعالى خَلَق الليل للنوم، بارُوح أتمرّن <tsk> مش نفْس الأوزان اللي بارفعها وأنا بارُوح الصبح.
آه. حلو. إمم. تمام. إمم. آه. إمم.